Actually, kasi doon lang naman ako naka-assign, eh. So, ah, wala namang pagbabago dahil sa biyahe. At yun nga, kumbaga minsan 'yan nga sabi ko, naku, nakalimutan kong banggitin sa'yo, pagka minsan 'di pa ako nakakasuklay. At 'di pa ako nakakalagay ng face powder or what, minsan kasi siyempre, nahuhuli tayo ng gising, eh.
Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Tama. Oo, nale-late 'no?
Alam mo sa sasakyan na ako nag-aayos. Yun lang ang advantage pagka hinahatid ako ng asawa ko. So nakakapag-ayos ako sa sasakyan, nakakapag-lipstick ako, nakakapag-suklay kaya lalong fresh. <laughs>
Mm. Hmm. Mm. Pem puwede mo pakiusapan na, "Oh, pakidahan-dahan muna, ha. Eh, magli-lipstick ako." <chuckles> Yung gano'n, oo.
Oo, o. Oo, totoo. Hindi siguro, hindi na rin, kasi sanay na ako, eh. 'Tsaka hindi naman ako yung sabihin mo talagang hindi naman yung sabihin mo talagang kailangan maayos na maayos. Alam mo, minsan kailangan may lip gloss lang at yung lipstick. 'Di naman talaga yung sabihin mong talagang alam mo yun, hindi naman kasi corporate yung trabaho ko, eh, kaya hindi naman kailangan talagang mag-ayos. Kumbaga presentable lang, di ba?
Mm. Ah, memorize na? Oo. Tama, totoo. Hmm. Ah, okey. Mm. Papaano 'pag ano, 'pag weekend, paano nagbabago yung ritwal mo sa umaga?
Naku, 'pag weekend siyempre 'andiyan pa rin yung ano, yung yung routine ko. Pag-CR, paghilamos, ando'n pa rin. Pagsuklay ng buhok, siyempre 'di mo naman kailangan na alam mo, hindi naman kailangan flat na flat yung buhok ko. Kumbaga ano lang, ah, suklay, tali lang, gano'n. At yun nga, sabay-sabay kakain. Siyempre before kami kumain, ako'y magpre-prepare ng kung hindi yun alam mo kung walang ready meals, magluluto ako, usually itlog na prito at kung ano man, kung ano mang meat or protein. Halimbawa, sausage or, ah, ayan, kumbaga iba-iba. Iba-iba naman, kumbaga burger patties, ganoon. 'Baga, ayun kape, either kape or chocolate milk. Ayan, kumbaga sabay-sabay kaming kumakain.
Mm. Mm, key. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. M Mm. M Mm, mm. Al

Alam mo nakasanayan ko na lately actually nitong sa trabaho kong 'to, eh, kasi kailangan kong gumising ng maaga kasi nga mayro'n na akong bulilit ngayon, eh, may anak na ako, so alam mo yung madalian na, eh, kailangan ko na i-adjust yung sarili ko.
Mm. Hmm. Ayun. Mm. Mm, ano 'yon nag-aaral? Nag-aaral siya? Nag-aaral na siya, ah, maliit pa, oo.
As well as nakakatulong naman, ha? Hindi, maliit pa lang, maliit pa lang siya, toddler pa lang. Magta-toddler pa lang actually. Kaya 'yon i-adjust ko yung sarili ko, di ba? Kumbaga kailangang madalian na so 'yan kasama na yung pag-inom either, ah, tsokolate, milk or, ah, kape pero pagka kape decaf lang 'yan. Ah, di kasi ako actually nagkakape pero lately nagugustuhan ko na siya pero decaf din, yung alam mo yung amoy at yung mainit sa umaga pangpagising at 'yan so magbibihis na, ah, diretso na sa trabaho, 'yon lang naman yung routine ko pagka may pasok
Oh. <chuckles> So, kailangan i-adjust mo lahat? Mm. Mm. Mm. Hindi masyadong oo. Okey, mm. Mm. Mm. Ah, okey. Kailan mo gaano ka ano, gaano kaimportante yung routine na 'yan na pag medyo nasira, eh, apektado ka ba?
Sa work, oo. Naku, sa totoo lang ayoko din ma masira gusto ko talagang maghihilamos ako sa mukha, eh, at magsisipilyo at ayun nga kasi minsan di na rin ako nakakapaligo sa umaga 'yon nga minsan naliligo ako, minsan hindi kasi nga nag-iba na rin talaga, eh. Pero araw-araw naman akong naliligo <chuckles> 'yon nga lang naliligo ako sa gabi, oo sa gabi para the next morning kumbaga ano naman wala ka na di ibang ginawa di ba hindi ka din naman nadumihan na natulog ka lang. So, ayan minsan 'yon, ina-iron ko yung buhok ko yung pinaplantsa ko yung buhok ko or minsan kung may chance akong maligo sa umaga ayun kumbaga sinusuklay ko nalang siya pag pasok.
Hmm. Hmm. Oo. Mm, limang oras nga lang? Ah, okey. Malinis na. Hmm. Oo, oo. Hmm.